あの、今日はちょっと聞いていただきたいことがありまして。で、できましたら、あの、アドバイスいただけると大変助かります。
はい。 もちろんです。えっと、聞いていただきたいことっていうのは、具体的に伺ってもよろしいでしょうか？
はい、あのですね、結構近めの人に、あの、感情的反応をしてしまうんですよね。なんか、結構、まあね、友達とかもとか、あの、会社関係とか、お仕事関係には、結構コントロールできる方なんですが、近い人、例えパートナーとか家族で会ったりとかすると、ものすごく、かずん感情的反応をしてしまうんですよね。
ああ。 はい。 ああ、そうなんですか。
はい。
で、近い人って言うと、その、まあ、やっぱり、その、ま、あの、距離をこう取りにくいとかっていうそういった要素も影響してきたりってしますか？
なんか朝から、ね、甘えがあるのか、なんかね、そういう何でも言ってもいいって思っちゃうんですかね。なんで、特にうーん。
ああ、距離が結構近いからこそ、あの、生じてしまう感じですかね？
そうですね、でも実は難しいわけじゃないですか、そこに感情とかぶつけすぎるとね。
まあ、そうですね。ま、ちょっと、あの、むある程度こうコントロールというか、ま、コミュニケーションテクニックが必要になってきますよね。
うん。 そうですね、そうなんです。で、特に、まあ、あの、くパートナー？みんなにみたいな人には、特に気を付けないとっていうのは、今回感じてるんですけど。
<coughs> ああ、そう感じたきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、そう、あのですね、ちょ実はちょっと離れてる人と、あの、いい感じな時期があったんですが、で。
えっと、それはそのパートナーがいる時期にですか？
あ、そう、あの、そうですね、パートナーの、まあまあそこまで何て言うんだろう、ちょっとお付き合いする感じ？これからお付き合いするような感じですかね。なんかいい感じの時期なったんですけど。で、ま、アメリカに住んですいて、で、私日本にいるんですけど。で、あの、一応その、中国出張で来るっていうことがあって、で、あの日本に近いからね、寄るね、みたいな話で、で、すごい楽しみじゃないですか、めちゃめちゃ。
はい。 えっと、ええ、すいません、ちょっと混乱しておりまして、えっと、どえっと、はい、もう一度、あの、確認してもよろしいでしょうか？えっとと、中国からこう来る方が、えっと
あ。すみません、はい。 あ、いえ、アメリカに住んでいて、で、その人が中国出張に行くことになったんですよ。で、それで近くなんで、日本に寄るね、みたいな感じで、会えるみたいなイメージだったんですけれどもえ、そうですね。で、私はもうめっちゃテンション上がるわけじゃないですか。
はい。 あっ！はい。 あ、久しぶりに会えるとなると、まはい。 ま、そうですよね。
ね、それで2週間前ぐらいに、なんかちょっとボスが一回帰ってから、サンフランシスコ帰ってから行け、みたいに言われてるって言い出して、で。
えっと、も、それはそのご自身ご自身がですか？
ああ、あの彼の方がですね、彼の方がそういう風に言われまして、ボスあの上司の方から言われたっていう話を聞いてたんですよ、私は。で、その時はうん。
えっと、か彼の方が。 えっとつまりそのサンフラすみません、あのサンフランシスコはっていうのはご自身のいる場所ですか？
あ、そうです。あのちょっとあの、さそうですそうです。ああ、私じゃないです。私は日本にいるんですけど、彼はサンフランシスコにいて、で、会社もサンフランシスコなので、ちょくと要は、直接日本に行かないで、1回帰ってから行けっていうお話だったんですよ。出張扱いなんで。分かんない、理由はなんか分かんない、その、ね、なんか分かんないんですけど、そういう風に言われたっていうのがあって、じゃあ、じゃあ、あの、まあ、私その2週間前に聞いた時は、なんか心の、なんか、何て言うんだろう、心が安定してる時だったんで、気持ちが安定してる時だったんで、ああ、じゃあしょうがないね、みもし、そうだ、あってもしょうがないね、みたいな。で言ってたんですが、で、その、あ、でもその時に、まあ、でもなんか日本に用事作って行けるようにするねっていうお話だったんですね。
ああと、はい。 はい。 はい。 ああ、そうなんですか。 あワクワクですか？ああ、あ安定、はい。 はい。 ああ、はい、それがちょっと変わっちゃって。
で、け、そう。で、そうそう、で、まあ楽しみに、そこからもまた楽しみにしてたんですが、結局行けないって話になったんですよ。
えっとつまりその、ま、にしゅま、あのサンフランシスコに寄るって話は結局日本によ寄らずにってことですか？
あ、いえ、そうそう、あの、サンフランシスコから中国に、出張に行って、日本に行く話がなくなって会えなくなったんですね。
ああ。 あ、せっかく会いたかっ会いたかったというか、まあ、すごいワワクワクしてたんですかね。だった感じなのに、それはちょっと残念ですよね。はい。
そうですよね、だからすごい楽しみしそうなんです。で、そこで、私が聞いた時に まあ、メールで言ってきたんですけど。で、その時に、最初はなんかこう、落ちま、めふま、落ち着かないんですけど、ふうってこう、あ、これはいけない、感情をぶつけてはいけない、ふうってして、で、なんか、あの、おくうん。
えっと、それはその残念ではなく、あの感情ぶつけるってことは怒りですか？
あ、怒りっていうかもう、なんか悲しすぎて、怒ってるわけじゃなかったんですよ。で、なんか、お怒り、あ、なんか寂しすぎて、すね拗ねたような感じなんですよね。それでその時に、私は、まあ、最初のメールでは「大丈夫、う、や、めっちゃ悲しいけど大丈夫」みたいな感じで言ったら、じゃあ、「え、でも、なんか、すまだ好きでいてくれるよね」みたいな感じのなんかメールが来たんですよね。で、それになんかね、カチンとなんかしてきてしまって、どうどうしてかわかんない。どうしてかわかんない。
あ。 カチンと、ま、いた怒りで、うん？あ、えっとすいません。怒りではないんですよね。え、い ときてはい。
怒りっていうか、なんかそのメールになんかカチンときたんです。なんか分かんないっすけど。で、それで、その時に、なんか、まあ、I don't know みたいな、分かんないみたいな感で書いてしまって、で、それでなんかその散々こう、何て言うの、あの、期待値だけ上げずらせられたから、分かんない、みたいな感じで拗ねてね、それは拗ねたんですよ、別に、いこう、怒ってるわけじゃない。で、送って、で、その時は Sorry みたいな、すいません、ごめんねごめんねみたいな感じだったんですね。で、私は無視してたのね。で、次の日、で、また、なんかちょっとあの、フィックスしようと思ってくれたんだと思うんですけど、う、こうそうそうそう、そうですね。関係を修正修正しようと思ってメールくれてたんですけど、で、それになんか、こっちはだんだん寒くなってきたから、I need you みたいなこと書いてくれてたのに、それに対してまだ拗ねが残ってるんたんで、こうなんか、「え、言葉が信じられません」って言ってしまったんですね。
ああ。 はい。 あ、フィックス、関係の修正しようとってことですか？はい。 ああ、それはその結構あの急にぶつけちゃったって感じですか？
そう。それでそれから、なんか、おちょっと長めのメールが来まして。で、自分は、いできることは全部やってるし、自分もフラストレーションなのに何で分かってくんないのみたいな感じで、で、なんかもし、こう、ね、負担になってるんだったら、もう理解するよみたいな、ちょっとお別れっぽい言葉だったんで、ええって、ちょっと怖くなっちゃって、え、えってなったんですけど、でもその時もまた拗ねが出ちゃって、でなんか、すいませんみたいな、あの、すいませんじゃないわ、あの、ちょっと負担だったかも、みたいに送っちゃったんですね。思ってないのに、全然思ってないのに。それから、既読スルーです。
まあ。 ああ。 ああ、ちょっとはい。 いや。なんというか結構、ま、おたお互いと言うんですかね。結構両方とも感情的になってたのかなという風にちょっと聞いていて、思いましたね。
はい。 そうですよね。なんかこれは、何が正解だったんだろうって思ってるんですけど、どうするべきなんですかね、こういう状況って。
まあそうですね、ちょっと聞いていて、ちょっとあの双方ともなんかストレスの溜まるようなかん状況だったという風に、お、あの聞いていた印象を受けましたので。となると、やっぱりそのまあの、両方ともその負担がかかっている状態だとやっぱり、まあ、その、ま、こじれやすいと言いますか、ちょ、お互いにこう感情的になりやすいっていうところがあっとあったと思うので、ま、そういった時にその、まあ、ね、で、なんでしょう、こう、一人でこう向き合うというよりも、双方がちょっとあの、会話のキャッチボールと言いますか、こうお互いがこうちょっとあの、まあ、あの、その、コントロールをするっていう、あの一方だけ頑張ってもやっぱりその、あの感情っていうのは難しいところがありますから。はい。そこの組み合わせをちょっとまあパートナーと、あの是非あの、相談していただくっていうのはどうでしょうか？
そうですね、はい。 うん。うん。 うん。 そうですね、あ、はい。ね、うん。 そうですね、でも、既読無視なんです。どうしよう。
ああ、それって今も、え？え、それって今もですか？
今もです。はい。そうなんですよ。え、現在進行形なんですよ。
はい、ちなみに、その出来事がいつからですか？ あの、その、あの、その、あのメールしゃ既読無視が始まったのが
が、もうもう1か月経っちゃいました。
ええ、それは
そうなんです。はい。
かなり、まずいですね。はい、ちょっとそれは、ちょっと、まあすごく何とも言い難い状況ではあるんですけども。
こじれまくってますよね。 うん。 ですよね。だから私はその時は、こんなにこじれるとは、全然思ってなくって。
はい。
そんなに、多分傷つけたんでしょうけど、そこまでのことってやっぱり思えなかったんですよね、その時は。
そうですね。ちょっと仮説の一つとしてちょっと今思いついたのは、やっぱりそのもうあの一つの出来事でこう、ま、ちょっと感情的になっちゃったかなっていう風に思うことはあっても、その、なんでしょうね、その事前の出来事っていうのはそそれまでのこう、やり取りっていうのもちょっとあの、ほんその、ま、解釈に関し解釈の影響を受けると思うんですよね。
はい。 はい。
この出来事の解釈に、ちょっと今までこうだったからこうだったからっていうことを、あの、踏まえた上で、あの、今回の出来事を、あの、パパートナーの方は解釈されたのかなっていう。
はい。 いや、それがほんとに初めてだったんですよ、この出来事が。今までは別にずっとうまくやってきてたんですね。3か月ぐらいは毎日連絡してて、で、全然そのなんか、ん、すごくこう、懐が深い人だと思ってたんで、いつもそんな感じで、ね、別に怒る人じゃなかったんだけど、もしかしたら、だから、我慢の限界が来たのかもしれないんですけど、そこはなんか私が、ね、何も思ってないだけで、向こうは、もしかしたらっていうのもあったんですけど。
ああ。 いや、そうですね。となると、まあ、ま、相手の方の、ま、なんて言うんでしょうね。あの、ま、懐が深いという風におっしゃってたと思うんですけども、そのあたりの何て言うんでしょう、ええ まあ、あの、あ、ま まあ、ちょっと、ん、そのあたりのこう、ま、キャッチボールがちょっとはい。
そうですね。なんか、で、すねるっていうのは通じないんですかね？わかんない時の、その辺が
いや、そうですね。ま、すねる、ま、そうですね、今後に活かせそうなこととしては、ちょっとそうですね、まあ、感情の、まあ、あの、一応あの、ま、感情的な部分をこう認識しつつ、ちょっとその、ま、言葉のその、ま、なんでしょうね、こう前置きをするとか、今ちょっと感情的になっているんだけども、とかっていう風にちょっと前置きを置いたり、あの、最後に
うん。 はい。 ああ、なるほど、最初に言うとく言っとく、うん。
前置きを置いたり、こうさ締めとしてこうちょっと、ま、ちょっと、今ちょっと冷静じゃないかもしれないという風にこう、ま、前とか後ろにこう置いておくと、ちょっと印象として和らぐんじゃないかなという風にちょっと思いました。
ああ、ほんとですよね、はい。 あ、ほんとですね。だから多分怒ったと思ってる、意地が悪いと思ってるみたいな感覚なんだろうなとは思ってるんですけど。 でも、実は全然そういう風に思ってるわけではなかったので、ただたださみしいっていうだけの話だったんですけど、なんで、まあまあそうなんですね。で、会えないので、余計に。
ああ。 ああ、ま、ちょっとメ確かメールしでしたよね？ うん。 ああ、もしかしたらちょっと、文面がちょっと、本来の意思ちょっとずれてかなりずれちゃった可能性ありますね。はい。
ええ。 う、そうだと思います。うーん、で、私も、まあ、英語は分かるんですが、でもネイティブではないので、もしかしたらその辺も なのかなとか、もしかして行き違いが出てるのかな？とかって、も思ったりしてます。
はい、ちょっと はい、いや、ちょっとね、本日ちょっと、あの、いすごい、あの、結構コアな話を相談していただいて、ちょっと、ね、参考になったかわかんないんですけども、ちょっと参考になったなら幸いです。
うん。 <laughs> いえいえ、なんか聞いていただいて、ちょっと、はい、心がちょっと楽になりました。はい、ありがとうございます。
あ、良かったです。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
はい。はい、失礼します。